احكي لي إيه اللي أنتِ تعرفيه عن أكرم حسني خلّاكِ تكوني آآ، النوع ده من التصوّر أو النظرية دي؟
أكرم حسني كان ضابط شُرطة، ف آه.
ياه! يعني وراء كل الضحكة والإبتسامة دي، آآ، شخصية عسكرية، <laughs> معقولة؟!
<laughs> أ حياة جَد جدًا، <laughs> بالضبط، أكرم حسني كان ضابط و وأكرم حسني لو شُفتِ له أي لقاء، يعني هو كان عمل لقاء مع أنس بوخش، آآ، أكرم حسني شخصية هادية جدًا، جدًا، جدًا، يعني هو كمان بيقول على نفسُه كده، هو شخصية بجد هادية، بيرمي الإفِيهات كده من تحت لتحت، مش زي ما بتشوفيه في ال في الأفلام، فأنا باشوف آه، إن الشخص ال الcomedian ده أو الشخص الكوميدي، بجد عنده عوامل كتير أوي، ودواخل كتير أوي، بالضبط كده، خلِّته يوصل للحتة دي، و ودي حاجة أنا باحترمها جدًا بصراحة.
إمم. إمم. آه. إمم. إمم. فِطرة. إمم. تف آه، يعني وراء كل الضحكة والإبتسامة والإفِيهات الجميلة والشخصيات اللي هو يعني اخترعها، وارتبطت دلوقتي بشخص يعني بذاكرة ج أجيال مش مش جيل واحد بس، هو طلع يعني شخصية عسكرية ومنضبطة. <laughs> طَب والله دي حاجة كويسة خالص، طيب لو رجعنا بقى لل لو رجعتي كده لل للكلام الأولاني خالص، أم إيه هي العوامل اللي ممكن تخلّي الفيلم الكوميدي فعلًا يضحّك، أو فعلًا يفش ي ي يفضل مربوط في ذاكرة الناس، أنتِ اتكلمتِ عن آآ، الممثل نفسه وفِطرته وإن هو يكون فعلًا دمّه خفيف، واتكلمتِ برضه عن بناء ال الشخصية أو بناء القصّة نفسها، هل تفتكري آآ، الإخراج أو الموسيقى التصويرية أو الصورة عمومًا بتاعة الفيلم، بتفرق كمان في إن الفيلم ده يعلّق مع الناس والَّا لأ؟
بالضبط. <laughs> بالضبط. امم. امم.

بُصي بصراحة بالنسبة لي مقبول، يعني عارفة إن ممكن يبقى الموضوع <giggles> اللي هو مش هادّعي المثالية خالص. <giggles>
<laughs> ده سؤا ده إجابة غير متوقعة تمامًا. <giggles>
أنا عارفة. <giggles>
آه.
لأ مش هادّعي المثاليّة خالص، بس أنا باشوف إن البني آدم الكوميدي لازم يبقى عنده material يتكلّم فيها، يعني هيجيب material منين غير من أشخاص هو أصلًا بيبدأ بنَفسه، يعني أنا زي ما باقول لِك أنا عند عشان عشان باحتك كتير جدًا مع ناس كوميديانات جامدة، في ال ومشهورة في الSocial Media، فهو أصلًا الراجل ده بياخد نَفسه material، في الأوّل وبيقعد يسِف على نَفسه كتير جدًا، فهو لازم يبقى عنده حاجة يبقى بيضحّك عليها، مش هيضحّك على إيه، يعني هيضحك الناس على إيه؟ ف بس طبعًا يعني ما تخشش برضو في ال في ال ف ف في جانب الأذى، يعني اللي هو م خلاص مش هنبقى بنؤذي الشخص اللي قدامنا، وإحنا كلنا عارفين إن ده ضحك وده هزار وكده، فلأ أنا مع تمامًا ال ال التنمّر أو اللي هو بس في في إطار ال <laughs> في
امم. آه. امم. الله! امم. مفهوم، امم، مفهوم. امم. <laughs> بلاش بلاش نقول التنمّر، بلاش نقول التنمّر علشان بس إيه بس خلّينا نقول اللي هو الضحك اللي مربوط أو الإفيهات اللي مربوطة بشكل، أو بجوانب شخصيّة معيّنة، آآ، دي ممكن تكون إفيهات يعني مربوطة، أنتِ بالنسبة لِك النوع ده عادي خالص، طيّب أنتِ اتكلمتِ من شويّة كمان إن الممثّل يكون ليه لازمة، آآ، طَب أنتِ فاكرة كده إيه أكتر اللزمات، اللي ت اللي لمّا تفتكريها تفتكري بيها ممثّل معروف؟
في إطار الضحك. نقول بالضبط.